Ừm, rồi văn hóa nữa. Ờ, như vậy phiên bản 22 này cũng chồng chất nỗi sợ lắm chứ cũng hông đơn giản đâu. Nhưng mà ở chỗ là cái trách nhiệm là bạn muốn báo hiếu á, thì nó nó nằm ở chỗ là phải tốt nghiệp nhanh hoặc là đúng hạn để có lương lo cho bố mẹ, hay là điểm số thật cao, cái bằng thật đẹp? Tức là trách nhiệm của bạn á, thì bạn đặt ra cho bản thân là nó nằm ở khía cạnh nào? Khía cạnh thời gian hay khía cạnh tiền bạc, hay là khía cạnh, ơ, điểm số?
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm, đối với mình thì, ờ, nó là một sự <laughs> kết hợp của mấy thứ đó. Nhưng mà trong thâm tâm mình <laughs> đúng rồi, mình cũng lúc nào cũng phải cố gắng là làm thật tốt ấy. Nhưng mà mình biết được một điều rằng là nếu mà mình cứ ôm đồm tất cả những cái nỗi những cái trách nhiệm đó là mình không thể ôm được hết. Mình chỉ có thể chọn 1 trong 2, hoặc là 2 trong số nhiều cái trách nhiệm mà mình có mà có thể lựa chọn để làm thôi. Bởi vì mình biết là năng lực của mình có hạn. Đấy, đấy là một cách khác để mình biết là năng lực của mình ở đâu. <laughs>
Ừm. Trời ơi! Vậy là cũng nặng. <laughs> Ừm. Ừm. Ồ! Đúng rồi, đúng rồi, đó! Mà mình "Ồ" là vì mình nhận ra, mình thấy là bạn lại có một cái tia sáng lóe lên mà mình nhìn ra được, <laughs> là cái kiểu đối diện nỗi sợ lần này á thì lại là chọn lọc lại những điều khả thi. Ờ, đúng rồi. Như vậy thì cái phương pháp đối diện nỗi sợ này nó quá hay nên mình mới ồ lên nè. Ừm, thì khi mà bạn chọn lọc lại là còn 2 hoặc 3 thì lúc đó bạn có thấy hết sợ được chưa?
<laughs> Ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. <laughs> Ừm, giống như là, kiểu, mình chia nhỏ miếng bánh ra thành nhiều phần á, mình nghĩ thế. Thì khi mà mình, à, thấy nó rõ ràng hơn, mình xử lý từng cái một, mình đặt mục tiêu từng cái một thì mình sẽ đỡ cảm thấy bị ngộp hơn, đỡ cảm thấy bị sợ hơn. Thì đấy cũng là cách mà mình có thể đối diện với những cái nỗi sợ đấy một cách tốt hơn. Nhưng mà thực ra nói như thế thôi, nhưng mà hiện tại mình cũng phải cố gắng rất là nhiều. <laughs> Chứ cái việc nhận biết một kiểu nhưng mà hành động một như thế nào thì nó lại là chuyện hoàn toàn khác nha. <laughs>
Ừm, ừm. <laughs> Ờ, cố gắng này là cố gắng cả đời, cái mà bạn đã cho mình học hỏi được á là nhận ra được mình đang sợ, mình sợ cái gì, và bạn đều có biện pháp để vượt qua được nỗi sợ đó cho dù là phải biến bản thân mình thành một cái tính cách khác. Nhưng mà đó cũng là để phục vụ cho chuyện vượt qua nỗi sợ, mình học được bạn ở điều đó rất là nhiều á. Cám ơn bạn nhiều lắm vì đã chia sẻ cho mình những cái điều quý báu này nha!
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Ê, ngày đầu tiên là mình nhớ là hồi đó là mình ở ký túc xá, là cái môi trường là mình sẽ ở cùng với 7 bạn khác. Bạn tưởng tượng đi, một trong căn phòng nhỏ mà có 7 người, mà có ờ, tính cả mình là 8 người. Đúng rồi, nên là mình chưa bao giờ ở chung một ờ, đúng rồi, ở trong một cái môi trường mà nó lạ như thế, kiểu đông người như thế. Mình lúc nào mình cũng phải nhìn ánh mắt người khác rồi nhưng mà mình để ý rồi cẩn thận, phải dò xét, xét nét, nên là mình rất là, kiểu, ngại và, kiểu, sợ ấy. Kiểu như là mình không biết là mình có đúng rồi, mình có làm điều gì sai không. Trời ơi! Cái cái hôm đó đúng đáng nhớ luôn. <laughs>
Ừm. Ừm. Có 8 người. Ờ. Có 1 nhà vệ sinh. Ừ, e dè lắm, ừm, ừm. Ừm, nhưng mà 7 bạn còn lại á là đến từ bao nhiêu tỉnh khác nhau, chứ thường là đại học là thôi vô chừng luôn, khắp nơi đổ về một chỗ. Ờ, khác nhau về giọng nói nè, khác nhau về tính cách, khác nhau về văn hóa. Thì lúc đó có gọi điện về kể cho bố mẹ nghe hông? Tức là khi chuyển qua chỗ mới rồi thì bạn có kết nối lại với chỗ cũ để chữa lành không vậy?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, có nha, hầu như là hôm nào mình cũng gọi về cho bố mẹ. Tại vì mình sợ mà, mình sợ là mình sẽ không thích nghi được cái môi trường mới, mình sợ là, kiểu, bạn này bạn kia sẽ, ờ, không hợp với mình, hoặc là mình ngại là mình sẽ ngủ mình sẽ làm phiền người kha. Trời ơi, mình còn không ngủ được cơ mà. Đấy, <chuckles> nên là hôm nào mình cũng gọi điện về cho mẹ luôn. Đấy, nên là mình cảm giác hồi đó mình rất là sợ hãi những cái sự thay đổi lớn trong đời mình như thế, kiểu như là cái môi trường sống thay đổi thôi mình cũng đã sợ rồi. <chuckles>
<chuckles> Trời ơi! Vậy là sợ lắm luôn nè. Ừm. Ừm, thì sau khi ở ký túc xá bao lâu á thì b bạn mới bắt đầu bắt được cái nhịp sống sinh viên?
Ừm, mình nghĩ là phải đến mấy tháng đấy, ờ, 2-3 tháng đi. Ờ, tầm hai ba tháng thì khi mà mọi người đã ừ, <chuckles> đúng rồi, khi mọi người đã quen với nhau rồi, mình đã quen mọi người rồi, thì, ờ, cái lúc đấy mình cũng thoải mái hơn và cũng, ơ, cũng nói chuyện với mọi người, cũng, kiểu, thân, ơ, với bạn bè hơn và cũng quen với cái lối sống ở trường đại học, thì lúc đấy mình sẽ bớt sợ hơn. <chuckles>
<laughs> Là gần hết một học kỳ đầu còn gì ha? <chuckles> Ừm, nhưng mà thực sự là có một cái sự kiện hay là một cái hoạt động tập thể nào mà bạn nhận ra là, à, những người bạn này của mình cũng có đứa chơi được, ờ, cũng có thể trao đổi thông tin rồi làm quen lẫn nhau được hông? Tức là nó thông qua một cái sự kiện nào hông, hay là cứ sống bình bình cùng nhau rồi từ từ thân?
Ừm.